أنا عَندي بقى مشكلة ومش عارف أعمِل فيها إيه، عصَرت دماغي فيها وقلِّبتها يمين وشِمال مش عارف أوصَل لحل معيّن، عايز أعمِل توازُن ما بين طموحي وما بين التزاماتي اللي أنا فيها عشان بس ما اختارش اختيار بعد كده وأحس بالندم. أنا دلوقتي معروض عليَّ وظيفة تانية في محافظة تانية بمُرتّب تقريبًا، تقريبًا ضِعف المُرتّب اللي أنا باخده هنا في المحافظة بتاعتي، والمحافظة اللي أنا فيها يعني اللي جاي على قد اللي رايح، يا دوبك بيكّفي التزاماتي، الوظيفة التانية اللي معروضة عليَّ دي زي ما قُلت لك كده، هي بضِعف المُرتّب تقريبًا، بس هي ما فيهاش الأمان وما فيهاش الاستقرار بتاع الوظيفة الحكومية الحالية، أنا مش عارف أعمل إيه، فِيدني، إدّيني رأيك.
إمم. اهم. أنا م طبعًا وه أنا متفهِّم طبعًا إن الموقِف اللي أنت في حالًا آمم، فكرة إنه يعني أنت بين، أنت محتاج تختار قرار دلوقتي إنه أنت آمم ترُوح الوظيفة اللي هي براتب أعلى أ تحقّق لك اكتفاء آآ لحدٍ ما أو أكيد هتساعدك في الأمور المالية وبين إنك تكمّل في شُغلانتك وطبعًا براتب أقَل يعني، فم أنا متفهّم إن ده طبعًا قرار مش سهل وممكن الفرصة بتيجي مرّة، ممكن ما تجيش التانية، ممكن آآ، يعني عارف إن الكلام اللي أكيد بيدُور في دماغك وال والتوتُّر أو القلَق اللي أنت فيه في ال في الوقت الحالي يعني آآ ولكن ما فيش مشكلة خلّيني برضه أفهَم معاك ال ال الوضْع أكتر علشان أقدَر يعني أفيدك بشكل كويس يعني، الأول أنت م يعني تقييمك إيه للوضع؟ يعني أنت قُل لي مميّزات مثلًا ال الشُغلانة الجديدة أو العرض المعروض عليك، كذلك مميزات ال الشُغلانة الحالية اللي أنت فيها.
هاقول لك، هاقول لك، المميزات بتاعة الوظيفة الجديدة اللي أنا فيها آآ آآ آآ sorry الموظ الم المميّزات بتاع الوظيفة اللي أنا فيها دلوقتي بتتلخّص في إن هي أولًا وظيفة حكومية يعني فيها أمان، فيها استقرار، ما فيهاش قلق، ما فيهاش خوف، ما فيهاش مثلًا اللي هو ممكن أمشيني في أي وقت، ممكن يحصَل لا قدّر الله خِلاف أو أي حاجة. بالإضافة إلى الراحة هي عدد الساعات بتاعتها أقل، عدد الأجازات بتاعتها أكتر. وظيفة حكومية يعني، طبيعية عادية عندنا هنا في مصر. لكن بقى
اهم. إمم. أيوه.
الوظيفة التانية اللي معروضة عليَّ هناك في المحافظة التانية اللي باقول لك عليها، هي في محافظة القاهرة، الرّاتب تقريبًا ضِعف الراتب، عدد الساعات بتاع الشغل أعلى، ولكن ما فيهاش أمان وظيفي خالص.
أها. إمم.
أنا خايف من الندم، أنا خايف أختار من من واحدة من الإتنين دُول. وزَي ما أنت قُلت، أنت قُلت حاجة جميلة جدًا، أنت قُلت حاجة يعني دخَلِت جوّه قلْبي على طُول. أنا خايف من فوات الفُرصة، الفُرصة ما بتجيش كُلّ شوية، هي ممكن تيجي مرّة واحدة وممكن ما تجيش خالص.
إمم. إمم، إمم آمم. يعني تخوَّفك طبعًا مفهوم وفي محلُّه ومنطقي يعني، وزي ما قُلت هو قرار مش آآ، يعني تحديد مَصير شوية، مش من السهل برضه إن، أنت تختار بسرعة، فبالتالي آآ طبيعي تكون في حيرة من أمرَك شويّة. طيب ده بالنسبة ل ال المميّزات وال مميزات كلّ شُغلانة يعني. طيب يعني آمم، يعني باختصار شديد، الشغلانة ال الحالية اللي أنت فيها استقرار، حكومة، مثلًا ساعات أقَل، ضغْط أقَل أكيد، ولكن الشغلانة التانية بقى قِطاع خاص، فبالتالي يمكن عد س ساعات، ساعات أكتر زي ما أنت قُلت آآ، ما فيش ما فيش أمان، يمكن شغّال النهاردة، بُكرا مش شغّال. فبالتالي دي برضه عوامل ممكن تاخدها في الحِسب في الحِسبان. طيب هل هي في مجالك؟
بالضبط، بالضبط. دايمًا بنقول عندنا في مصر إن هو "قليلٌ مستمر خيرٌ من دائم منقطِع." يعني قلي قليل م آآ مستمر خير من كثير منقطِع. يعني أنا أنا راضي بقليلي وعايش تمام، غير لما أطمَع أو أرُوح حاجة تانية أكبر وفجأة أبقى في الهوا.
إمم. إمم. إمم. صحيح إمم صحيح، صحيح كلامك فعلًا. طيّب ال برضه الشغلانة ال اللي معروضة عليك دِيَّة هي في مجالك؟ في المجال آآ شُغلك مجال اللي أنت اشتغلت فيه قبل كده، عَندك فيه خبرة؟ والّا م ما لوش علاقة بالمجال؟ أو مش مجال مفتوح مثلًا؟ أو بمعنى أصح آه.
ودي نقطة تانية، دي نقطة تانية أنت حطيت إيدك على الجرح إن الس وظيفة اللي أنا شغّال فيها دي هي وظيفة دراستي بالضبط، هي تخصص دراستي بالضبط، الوظيفة التانية اللي معروضة عليَّ هي مهارة أنا اكتسبتها، هي مش في مجال تخصصي أو مش هتضيف للCV بتاعي أو مش هتضيف لخبرتي أوي يعني، ودي برضه حاجة من ضمن الحاجات اللي ملجلجاني يعني.
أها. إمم. امم. آه آه، آه، آه، مفهوم. طيّب آمم خلّيني برضه آآ أسألك في حِتّة ال ال اللي هو إيه في ال في حالة لو أنت مثلًا هتروح الشغلانة دِيَّة، هل الشغلانة دِيَّة هتوفر لك مكان تسكُن فيه؟ والّا والّا أنت والّا ما لهُمش علاقة بم ب ب بع ب اللي هو تروح تسكن في ال في القاهرة؟ آآ وهل مثلًا لو مش هتسكن السفر رايح جاي آآ هيبقى بيمثّل لك إيه مثلًا؟ مصاريف قد إيه؟ بياخد مِنّك وقت قد إيه رايح جاي؟
نُص الموضوع الأولاني يعني إلى حدٍ ما محلول. بالنسبة للمواصلات، هي المواصلات أوكي فأنت فعلًا هيبقى في مواصلات ورايح جاي وكده بس هُم بيوفّروا بَدل مواصلات إلى حدٍ ما مجزي. النُص التاني بقى اللي هو بتاع السكن لأ هُم ما لهمش دعوة بالسكن، أنت هتسكن في القاهرة، هتسكن في مكانك، بس عارف في ميزة حلوة أوي في الموضوع ده، بَعد 3 شهور أو بَعد 6 شهور أنت ممكن تشتغل من البيت لو أنت خلاص أثبتت كفاءة وإن بقيت بتشيل شُغل، وبقيت بتشيل شيفتات وتمام وزي الفل تمام يعني، متاح جدًا، جدًا إن أنت تشتغل من البيت عادي، فهي نُصّها محلول، والنُص التاني مش محلول أوي.
إمم. اهم. ماشي. أيوه. جميل، إمم. إمم. طَب سؤال حلو أوي، حلوة النقطة اللي أنت ذكرتها دِيّة، اللي هي الإمكانية ال العمل من البيت طَب الشيفتات يعني فيها مرونة، ممكن تشتغل مثلًا دوام ليلي مثلًا، والّا لازم دوام آآ نهاري و و أو مُتغيّر مثلًا أو ما تقدرش تتحكم فيه؟ إمم.
هو مُتغيّر، هو مُتغيّر آه بالضبط كده زي ما أنت قُلت مش باقدر اتحكم فيه هو rotational يعني و آآ دوام مُتغيّر دَوري الإسبوع الأول ليلي، الإسبوع الأول نهاري، الإسبوع ال آآ التالت وَسَط، يعني في في ورديّة بتبدأ من 10:00 ل17:00 في ورديّة بتبدأ من 17:00 ل22:00 فيه ورديّة بقى في النُص اللي هي بتبقى من 14:00 ل ل20:00 دي بتبقى ورديّة صغيّرة كده يعني أنت بتبقى إيه بتبقى بتداور أو بتناور ما بين ال3 ورديّات.
إمم، إمم. اهم. إمم. إمم. مفهوم، مفهوم. طَب هو فعلًا إمم، موضوع مُحيِّر فعلًا زي ما أنت قُلت. طيب آمم، خلّيني أسألك برضه سؤال كده أخير آمم، أو يمكن قبْل الأخير. هو ال هل أنت حاولت إنك يعني تسألهم أو تـش تسأل عن إمكانية إنه آآ بما إنك مثلًا شغّال شُغلانة حكومية، هل فيه إمكانية إنه مثلًا يعملوا لك استثناء وتشتغل أنت shift ليلي، بحيث إنّه ما يُضّرش ده بشُغلك ال شُغل ال الحكومي مثلًا؟
سألت، سألت طبعًا وكان عندي أمَل كبير في الموضوع ده، بس قالوا لي إن هو مش هينفَع آآ لسبب، لإن في في عندنا في مصر قانون دولة يعني، قانون العمل ما بيسمَحش إن أنت ي بيبقى متأمن عليك كموظف في أكتر من جهة. فالتأمينات هيحصَل حاجة اسمها تعارُض في التأمينات. ما ينفعش أنت يبقى يبقى متأمّن عليك في الوظيفة الحكومية، ويتأمّن عليك تاني من قِطاع خاص. فطبعًا يعني سألت عليها وكان عَندي أمل كبير فيها إن أنا أحاول أمشّي الإتنين مع بعْض، بس طبعًا ما نفِعش.
إمم. اهم. أها. إمم، إمم، إمم. إمم. مفهوم. يعني أنا تقريبًا، يعني إلى حدٍ ما فهِمت الموضوع معاك شوية. آمم طيب، يعني شوف، أنا برضه خلّيني أقترِح عليك آآ أو أقول لك رأيي من منظوري أنا وأنت تشوف طبعًا الأنسب ليك، وطبعًا القرار في الأول والأخر راجع ليك. آآ يعني ب بناءً على عرضك للمشكلة آآ أنت الشغلانة التانية ديّة بما إنها مش في مجالك، آآ يمكن ال المردود الوحيد اللي أنت هتكسبه من الموضوع ده هو المردود المادّي. المردود المادّي ومش مضمون. يعني أنت شغال النهارده ما تعرفش بكرة مكمل والّا لأ، بعده مش ع مش عارف هتشتغل والّا لأ، فبالتالي آآ دي حاجة مش مش أكيدة يعني. آمم.
ده صحيح. هو المردود المادّي كبير، ولكنه غير آمِن غير مستقِر. وبرضه برضه هُم دايمًا يعني مش مش بيحاولوا يقولوا غير آمِن أو غير مستقِر، وبيقول لك على حسب أداءك وعلى حسب احتياجات الشركة، فهو بيسيبها عايمة.
إمم. اهم. امم، امم بالضبط، بالضبط. فبالتالي دي نقطة طبعًا تدعو للقلق، يعني مش ه مش هاضحَك عليك طبعًا. فلذلك آآ الوظيفة الأأمن، بما إنه أنت عندك مسئوليات وعندك التزامات أكيد، يعني كطبيعة أي مواِطن، سواء بقى مسئوليات أو ب يعني مسئوليتك أنت الشخصية بقى، و لو عَندك عيلة مثلًا، ف أكيد مثلًا أنت عَندك التزامات زي أي فرد، فبالتالي آآ مهم إنه أنت تكون ضامن أو تكون شغّال بأريحيّة، لإنه ده هيمثّل عليك ضغْط كبير، فكرة إنه أنت شغّال في شُغلانة مش مضمونة، أو ما تضمَنش إنك مكمِّل فيها والّا لأ، ومرتبطة ب احتياج الشركة و آآ نتايجك أو تحقيقك للأرقام، فده في حَد ذاته آمم يعني ضغط، فأنت توقَّع إنك هتشتغل تحت ضغط في الحالة دي، ومش ضامن إنك هتشتغل تاني والّا لأ، ف إ
ضغْط نَفْسي وضغْط عصبي، الإتنين.
إمم، إمم، حقيقي. وخُد بالك المشوار برضه، أنت يمكن لمّا أنا سألتك على موضوع السفر رايح جاي، أنت قُلت إنه في عائد أو في آآ، يعني تغطية لل أو بَدَل سك بَدَل سفر مثلًا، ولكن خُد بالك إن في وقت أنت هترُوح وتيجي آآ يمكن حتى لو أول 3 شهور وطبعًا آمم أول 3 شهور، فبالتالي في وقت كتير رايح ووقت كتير جاي، هيبقى عَندك إجهاد بدني جدًا، يمكن حتى لو بِتقدَر تعمل حاجة. إمم.
طبعًا، طبعًا، طبعًا ده ده برضه من ضِمن الحاجات المُقلِقة طبعًا.
امم. ف بما إنه يعني ال الحاجات دي طبعًا هتاخد منك آآ، يعني أنت هتاخد مردود مادّي ولكن في المقابل حاجات كتيرة هتخسَرها، بالتالي هتخسَر وظيفتك الحكومية ف آآ أنا شايف إن ال الشغلانة الحكومية هتبقى أفضَل بالنسبة لك يعني في وضْعك هيكون أحسَن يعني، فأنت تقييمك إيه برضه للوضع يعني؟
أنا يعني للأسف محتار جدًا، وخايف الفرصة دي ما تتكرّرش بس أنا مقتنع برأيك، وعلى فكرة رأيك ده قريّب من رأي ناس تاني قريبين منّي قالوا لي يعني خلّيك زي ما أنت وإن شاء الله فرصة تيجي أحسن.
امم. اهم. بالضبط.
ويعني ده الرأي ال ال المتّفقين عليه أقرَب الناس القريّبين منّي يعني.
ونقطة امم. نقطة أخيرة، ممكن ت تدوّر على شُغل Online أحسن من البيت وهتلاقي، لإن شُغل الOnline كتير دلوقتي. امم.
دي فكرة تانية حلوة جدًا برضه أنا بامشي فيها برضه. أنا باشكُرك جدًا أنت ريّحت لي ضميري وريّحت لي بالي أشكرك، شكرًا جزيلًا.
اهم. العفو، أنا تحت أمرك في أي وقت.